Olha, eu queria conversar com você. Queria uns conselhos, umas dicas também, porque, assim, eu não consigo desacelerar, sabe, eu tenho na verdade, eu tenho muita dificuldade de desacelerar antes de dormir. Isso tá e tem prejudicando a qualidade
Olha, para mim poder te ajudar, me conta um pouco mais.
É, isso tem prejudicado bastante a qualidade do meu sono, sabe, porque eu sempre falo: “Eu sou a última a ir dormir e a primeira a acordar”.
Uhum. <laughs> Olha, isso é bem comum em muitas famílias, né, depende aí sempre dos seus compromissos, das suas responsabilidades. Mas para mim poder entender um pouquinho mais e te ajudar, me conta para mim, como que é a tua rotina antes de você ir dormir?
<laughs> Hum, ó, antes de eu dormir, depois que a gente janta, tudo e tal, eh, a minha casa são dois andares, né, então eles sobem, né, o meu filho e o meu marido sobem e eu fico aqui embaixo, tipo, organizando a cozinha, pensando o dia seguinte, sabe, fico: "Aí, precisa colocar uma roupa pra lavar”, vou colocar uma roupa pra lavar, vou arrumar a cozinha. Porque eu gosto de acordar de manhã e acor né, e ver tudo, tudo limpo, que senão já me deu uma dá uma crise de ansiedade que misericórdia, assim.
Uhum. Tudo limpo. Uhum. Aham.
Então eu fico naquele a naquela aceleração, sabe, quando eu subo, né, pra pra ir pra cama e tal, eu ainda fico pensando: "Ai, meu Deus, eu esqueci alguma coisa ligada?", desço, aí subo de novo. "Ah, mas eu esqueci de ligar a máquina de de lava-louças." Aí eu desço, ligo a máquina, subo de volta, ou seja, eu não paro, eu não desacelero. E quando e f e quando eu deito na cama, para tentar dormir, eu fico pensando o que que eu preciso fazer no dia seguinte, que horas eu vou fazer.
Uhum. Entendo. Olha, é bem comum, né, que mulheres que tenham toda essa responsabilidade de cuidar dos afazeres de casa fique assim como você. Mas deixa eu te perguntar: o seu esposo, ele não te dá uma mão, assim, nessas atividades, quando vocês terminam de jantar?
Olha, geralmente, durante a semana é muito com muito difícil ele me dar uma mão, porque a gente tem um filho, né. E o meu filho quer atenção ali naquela hora. Então, geralmente, ele sobe com o meu filho para brincar com ele lá em cima.
Uhum. Ah, então vocês dividem, né? Então você cuida dos afazeres pra ele poder dar atenção à criança, entendi.
É. Isso. Porque, como eu fico com o meu filho durante o dia, né, assim à tarde, daí ele é o horário que ele tem ali de passar um tempo com com o meu filho, enfim.
Uhum.
Se eu peço é, se eu peço ele, assim, ele ele ajuda. Obviamente ele né, ele também ajuda no jantar e às vezes ele que prepara, então ass é é é dividido. Só que sou eu que tenho essa preocupação de: "Meu Deus, preciso tirar a mesa, preciso limpar, preciso arrumar, preciso" sabe? Fica eu fico muito acelerada, muito acelerada.
Perfeito, perfeito. Uhum. Entendo. Entendo. Mas deixa eu perguntar outra coisa aqui para você, para entender um pouco melhor também: eh, por que que você acha que você acaba esquecendo ou tendo essa preocupação se você esqueceu de fazer algo?
Você sabe que
Você fica com outros pensamentos na cabeça. O que que te faz pensar, assim? "Ah, eu acho que eu esqueci de ligar a lavadora, eu vou descer pra mim controlar".
Pois é, eu acho que é o pensamento acelerado. Eu fico tão acelerada que me dá esses insights, assim, sabe? Será que eu fiz? Será que Então eu s sabe aquela pessoa que sempre volta para ver se a porta tá trancada? Sou eu. <giggles>
Uhum. Ah, então vou te dar uma sugestão aqui, ó. Não sei se você já viu, mas no mercado existem aquelas, eh, lousas, eh, que tem magnética, tem aquelas que você usa caneta que você pode apagar, enfim. Eu te sugiro você comprar uma dessas lousas e caso você não queira também investir numa lousa, fazer uma checklist das coisas que você precisa fazer antes de você ir dormir. Que seja ali, arrumar a a mesa, colocar para lavar os pratos, desligar o que que precisa ser desligado, e você, conforme for fazendo essas atividades, você vai dando um cheque ali. E assim, antes de você subir para o quarto ali, né, para o seu p né, para os seus aposentos, você já saber ali, bater o olho na lista e ver que você "Opa, relaxa, porque eu já fiz tudo". <laughs> Eu acho que isso já te daria, assim, sabe, um pouquinho mais de descanso para a mente, porque você saberia que uma vez que você subiu, você tá tranquila porque você deu cheque em tudo.
Uhum. Uhum. É, boa. É verdade, assim, eu já pensei em falar, sabe, ligar o botão e falar: "Olha, m m o que tá feito tá feito, o que não tá feito, vai ficar pra depois", já tentei fazer ter essa tática, sabe, <giggles> mas eu não consigo.
Uhum. Sim, sim, mas eu acho que você subir, já sabendo que você fez tudo aquilo que você tinha se programado, isso vai te ajudar a não perder tempo de ficar descendo, sabe, pra recontrolar.
É verdade, verdade, por exemplo, ontem mesmo eu falei: "Preciso ligar lavar-roupa, né, pra lavar roupa, e preciso colocar o meu carro pra carregar", porque o meu carro é elétrico, então eu desci, eu coloquei o meu carro pra carregar e eu liguei a lava-louças, a minha casa incri incrivelmente suporta essa carga de energi essa carga, exato, suporta essa carga de energia.
Uhum. Ah, que bom, não pulou a corrente, né. <laughs>
Tá, eu desci, aí eu subi de novo, aí eu falei: "Gente, será que eu coloquei o carro pra carregar?", desci, o carro estava carregando, subi de novo, é, aí eu falei assim: "Nossa, será que eu coloquei mesmo?", eu desci de novo e na ver eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa e eu tinha esquecido era de ligar a máquina.
Olha, uhum, ficou na dúvida, aham. Uhum.
Sabe, então então então, toda vez, nossa, pega alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer isso. Esse checklist eu vou deixar ele no pé da escada, porque ir lá em cima.
Veja bem, aham. <laughs> Isso mesmo, um lugar de fácil visualização, e você pode fazer isso também até no note do seu celular, né? Se você achar que é mais cômodo para você, porque talvez, assim, o celular talvez fique mais de fácil acesso a tua mão, ali, você pode passar o dedo e olhar no seu note. Se você fez todas essas atividades, eu acho que isso vai evitar que você fique subindo e descendo todo o tempo, que fique preocupada com coisas que você não precisa mais se preocupar, mas me pergun me me me faço essa pergunta, você faz, assim, um ritual do sono, tipo tomar um banho, eh, se relaxar. Como que é que você se programa para você se deitar?
É. Uhum, é, também. Então, eu gosto de tomar banho na hora de dormir, justamente por isso, sabe, para eu poder dar uma relaxada e tal, enfim. Só que até no banho eu fico, ali, com o pensamento a 1000, acelerado, acelerado. E aí, eu geralmente gosto de tomar um chá. Eu tomo um chá de melatonina com camomila. <chuckles>
Uhum. Uhum. Ah, isso é muito bom, e tem feito o efeito?
Pra eu dá uma relaxada. Olha, faz. Faz, faz efeito, eh, só que, assim, eu tomo esse chá e lá para umas 4:00 eu acordo. Eu não sei porque toda vez que eu tomo esse chá, é 4:00 eu desperto.
Uhum, mas você hã, aham, isso que ia te perguntar.
Porque parece que daí meu corpo descansa muito, assim, sabe, eu relaxo muito e aí acho que meu corpo entende, é meu corpo entende, já tá bom. <chuckles>
Eu ia ia te perguntar se você acordava já cansada ou se você cans se se acorda bem, né. Porque, eh eh eh, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas nem todo mundo precisa de 8h para descansar. Tem pessoas que dormem 5h e são super dispostas, porque o corpo dela precisa só de 5h. E tem aquela pessoa que precisa de 10 que 8h não basta, né? Então eu acho que também você precisa, eh, olhar um pouquinho para o para o teu corpo e ver como que ele reage, sabe, 5h de sono tá bom, às 6h, acordar às 4:00 é um peso para você? Como que você acorda? Me conta um pouquinho.
Quando eu acordo às 4:00, assim, porque geralmente acordo 6:30 e 6:45. Quando eu acordo às 4:00 sozinha, eu acordo irritada.
Uhum.
Porque eu fico: "Meu Deus, porque que eu acordei agora, quero dormir", sabe. Eu precisava só que e não é nem sono, eu não consigo. Eu não consigo, e aí eu tenho que levantar.
Uhum. Já acorda no 220. <laughs>
220. E aí eu tenho que levantar, sabe. Tenho que levantar porque fala: "Ai, já que eu acordei, vou na ali adiantar alguma coisa", sabe.
S sim. Certo, certo. Mas, então, quando você não dorme o bastante, você acorda irritada porque você gostaria des descansar um pouquinho mais, né?
Exato, exato. Eu fico com inveja das pessoas que conseguem ficar <laughs> na cama, pelo menos até às 8:00, 9. Eu falei pro meu marido esse fim de semana. Eh.
Uhum. Sim, sim. Mas me conta. E esse efeito aí de acordar às 4:00 acontece só quando você toma melatonina ou é sempre?
Não, acontece geralmente quando eu tomo a melatonina, e acontece quando eu estou preocupada com alguma coisa. Sabe, quando tem alguma decisão para tomar, quando tem alguma coisa assim? Geralmente acontece nesse período.
Uhum. Sim. Sim, sim. Olha, você tentou to eh, ao invés de tomar o chá de melatonina, tomar a pílula?
Olha, eu nunca tentei tomar a pílula. Sabe que não é uma má ideia? Porque eu compro esse chá no supermercado, né?
Eu acho que você pode buscar. Uhum.
Eu compro no supermercado.
Eu acho que você pode tentar tomar a, tomar a pílula, eh, ou antes, né, junto com um chazinho para ele dar uma prolongada nesse teu sono. Talvez o o chá não seja o bastante para te dar aquelas 8 horas ali de descanso, né, já que você acaba acordando antes. Ou também procurar gotinhas mesmo em herboristerias, eh, que ao acordar às 4:00, você toma ali um copinho de água com essas gotinhas que são homeopáticas e que elas vão ajudar você a voltar a dormir. Então você tem essa opção, ou de tomar antes, junto com o chá, antes de dormir, ou tomar quando você acorda de madrugada.
Aham. Uhum. Hum. Olha! É uma boa, viu, uma boa. Eu vou tentar fazer isso, mas, assim, eu tenho medo de tomar de madrugada e perder a hora, sabe? <chuckles>
Ah, não, mas aí você vai tomar poucas gotinhas, né, não vai precisar tomar uma uma a quantidade que seja pra às 8 horas de de de sono. Mas isso um profissional, ali, vai poder te instruir, dizer quantas gotinhas você pode tomar. Mas eu acredito que se você tomar antes de dormir, a pílula, talvez dê um efeito mais prolongado do que somente o chá, sabe. O chá ele é mais leve.
Aham. É verdade, o chá é mais leve, dá mais uma, né. E outra coisa que acontece com o chá, é acho que deve ser ah, olha, sabe que pensando agora você falando, eu me veio um um um um start aqui na minha cabeça?
Uhum.
Que quando eu tomo chá antes de dormir, o meu corpo acorda às 4:00 porque eu quero ir no banheiro.
Ah, olha só, lógico.
Né? Pode ser. E aí o fato de eu acordar, ter que descer a escada e subir de novo eu já desperto, então. <chuckles>
Uhum. Ah, olha só, tá vendo que conversando as as <giggles> vem mais clareza. Pois é, então faz isso. Talvez você aí tomar a pílula com gotinha só de água ali pra pra pílula descer possa te ajudar a ter um afe efeito mais prolongado e não ter não te dê essa vontade de urinar durante a noite, né.
Sai, né? <laughs> Verdade. Ah, é verdade, nossa, eu vou testar essas gotinhas, eu vou vou hoje mesmo comprar atrás dessas gotinhas ou até de alguma goma, alguma coisa assim, né, que me ajude a relaxar.
Sim, existe vários no mercado, é no mercado hoje tem você encontra, seja gotinhas, seja pílula, seja aquelas balinhas, né, gomosas, escolha aquilo que te fizer mais, eh eh, efeito. Uhum.
Me adaptar melhor. <chuckles> Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelas dicas, por me ouvir. Obrigada mesmo, até a próxima.
Imagina, fico à disposição. Bons sonos.